Mhm. Okay, so Alltagssachen von der Arbeit, dem vom Stress runterzukommen oder familiäre gibt's spezielle Themen, oder über die du dir manchmal dann Sorgen machst oder rumgrübelst oder m m b über alles?
Ja, also über den, <tsk> hm über den Alltag definitiv
Mhm.
ja. Ich bin grad am Auswandern
Okay.
und das nimmt schon relativ viel ein in meiner Gedankenwelt.
Ja, so die Zukunftsplanung und die Schritte und oder ist es auch 'ne 'ne 'ne Sorge von N Neuheit und Risiko, das du auch eingehst oder nur einfach diese Planungsetappen, die du irgendwie vorhast?
Hm, definitiv auch eine Sorge, ja, ob das jetzt alles so klappt und ob das alles gut ist, genau.

Hallo?
Ja, also ich den auf jeden Fall.
Ich konnte wieder die letzten 2 Sätze nicht so gut hören, kannst du die noch mal wiederholen? Tut mir leid.
Mhm. Äh
Hm.
Nehme ich an
Wie bitte?
und zurückkehren könnte ich auf jeden Fall
Ja.
ähm, und ich müsste halt sehen mit dem Plan B. Ob ich vielleicht auch noch in 'n anderes Land gehen könnte, weiß ich derzeit nicht.